Halo, selamat malam Mas.
E Halo, selamat malam juga Mas. Gimana kabarnya nih, hari ini?
Mhm. Ya, alhamdulillah kabar aku masih baik ya, walaupun udah agak malam di sini. Kalau Mas gimana?
Oh ya, ya. Oke, ya. Ya ya ya, sama Mas kita mantaplah pokoknya ya. Apalagi kan, kita kan heeh, selalu apa namanya belajar terus ya, e su untuk, e memenuhi kebutuhan kita seperti itu. E terutama ketika, e zaman sekarang kan, belajar itu kan variasinya lebih banyak ya Mas, apalagi ada banyak teknologi-teknologi yang membantu kita untuk belajar kayak begitu. Nah, menurut Masnya nih, e ap ada enggak sih, aplikasi yang seru gitu ya, untuk atau alat atau teknologi yang bisa dipakai belajar seperti itu?
Mhm, oke. Mhm. Mhm, iya, betul betul. Mhm. Iya. Mhm. Mhm, betul. Heeh. Mhm. Mhm. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sih, pengalaman yang bikin menyenangkan itu adalah ketika aku pakai AI ya Mas, ya. Karena kan, AI ini kan masih merupakan hal yang baru ya, kayak ChatGPT gitu kan, ya. Jadi aku rasa ada banyak hal yang bisa dipelajarin dari alat ini gitu loh. Kayak mungkin kalau misalnya aku mau nyari mau nyari informasi tentang suatu hal gitu kan ya, kayak tentang, e pelajaran yang aku tekunin itu kan, bisa pakai AI ya, bisa pakai ChatGPT gitu. Dan mungkin yang bikin menyenangkan adalah ketika apa ya, informasi yang diberikan AI itu kan, kadang salah ya. Jadi kan iya, kadang gitu kan ya. Jadi kan, kadang aku harus ini kan, kayak double check lewat Google gitu kira-kira ini bener gak ya, infonya ini kan ya, dan itu mungkin yang bikin menyenangkan gitu kan ya. Jadi karena dari AI itu, aku jadi bakal banyak belajar dan banyak nyari juga gitu.
Mhm. Ya. Heeh. Oh, ya betul betul. Heeh, betul betul betul. Oh, ya betul betul. <clears throat> Mhm, betul betul betul betul. Iya betul betul. Iya bener bener. <clears throat> Iya betul. Oh, ya betul betul. Ya ya ya, mhm. Oh iya benar, kadang-kadang begitu. Iya iya iya. Heeh. Oh iya, betul. Oh, ya betul betul betul. Oh, ya betul betul betul. Heeh. Oh, iya, ya ya ya betul betul. Sama sih, aku juga kan, sering apa namanya, e kebetulan kan, aku pernah bikin buka les-lesan gitu ya Mas, ya. Oh heeh, gitu apalagi pas zaman-zaman pandemi sebenarnya gitu ketika anak-anak itu, e pada wu enggak sekolah gitu kan, karena ep enggak boleh sekolah gitu tapi aku di rumah bikin kayak apa les-lesan privat gitu. Nah, itu banyak tuh, e di situ mulai tuh, anak-anak yang aku ajarin gitu ya, membias tadinya kan, mereka fokus pakai buku gitu ya. Nah, pada saat itu kita belajar mulai cari searching di internet lewat googling seperti itu. Banyak juga kayak apa namanya tuh, aplikasi Brainly ya, gitu. Itu juga sangat heeh, itu yang sangat membantu sih, kalau aku lihat ketika untuk pembelajaran. Karena kan, kita bisa masukin pertanyaan nanti muncul jawaban kayak gitu. Heeh langsung, mhm, begitu. E ya.
Mhm. Hmm. Oh, iya. Hmm. Oke. Hmm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Oke. Iya? Iya, Brainly ya? Oh, iya. Heeh. Iya, langsung muncul nanti ya, ada yang ngejawab gitu kan ya. Heeh, berarti Mas ini ngasih lesnya itu buat anak SD atau gimana?
Anak SD kemarin tuh. Anak SD sampai SMP sampai SMP gitu. Kan le heeh, cuma lingkungan aja, Mas, gitu sambil cari-cari pemasukan tambahan kan karena, apa namanya, banyak yang, eee kegiatan yang kita tidak bisa lakukan seperti itu.
Oh, SD doang ya? Oh, SMP juga, oke. Heeh. Iya. Mhm. Iya. Iya mungkin kan pas era Covid, itu kan ini ya banyak anak-anak itu kan harus terpaksa online kan ya, gak bisa cara offline gitu, heeh.
Mhm. Iya. Nah betul, gitu. Itu kan titik baliknya tuh antara dari belajar yang monoton dari guru, eee, akhirnya mungkin, eee, sekarang berkembang sampai pakai AI yang kayak, Masnya, bilang tuh seperti itu. Makanya kan, masih aku ngerasain tuh masih, eee, orang tuh untuk menentukan keyword-nya aja masih bingung gitu. Jadi misalnya ada heeh, ada pertanyaan apa gitu di buku gitu mereka nentuin apa yang mau dicari ya, itu tuh masih bingung. Mungkin kalau sekarang gimana, Mas, menurut, Masnya? Udah mulai lancar belum sih? Kan keyword itu apakah AI atau Google itu kan sangat tergantung keyword ya, kalau AI kan prompt gitu. Ada kendala nggak, Mas, ketika apa, menentukan itu?
Mhm. Mhm. Iya. Heeh. Mhm? Mhm. <laughs> Iya. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Heeh. Mhm, kayaknya kalau sekarang sih AI-nya udah pinter ya. Jadi walaupun di prompt-nya itu ada semacam typo, ya, dia masih bisa ngerti gitu kira-kira apa yang kita maksud gitu kan ya. Dan biasanya kan kalau dia kayak salah kaprah itu kan bisa kita koreksi aja kan ya gitu. Jadi gampang sih sekarang emang lebih mudah gitu. Mungkin kalau dulu pas awal-awal prototype-nya itu kan masih ini ya agak salah gitu kan ya. Jadi kalau kita ngasih prompt, dia mungkin masih kayak banyak salahnya sekarang. Tapi, eee, kalau sekarang itu dia, eee, emang lebih bagus sih gitu.
Mhm. Oh ya? Iya, betul betul. Oh, ya. Heeh, benar benar benar. Heeh. Oh ya, benar benar benar. Heeh. Oh ya, betul. Oh, ya ya ya ya, betul. Mhm, apalagi kalau sekarang kan pembelajaran kan nggak cuman dari visual gitu ya, Mas, ya. Nggak cuman dari guru atau dari buku gitu. Sekarang pun guru pun banyak yang menggunakan kayak video gitu. Nah, itu kan juga menarik banget tuh kalau, eee, jadi ada audio visualnya gitu. Jadi anak-anak nih, eee, mendengarkan terus juga, eee, melihat videonya ada gambarnya. Jadi mungkin jadi lebih menarik kalau aku lihat sih kayak gitu, ya.
Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Iya, aku juga sama sih, Mas. Kan aku masih kuliah ya dan ada dosen aku yang dia itu emang kalau ngasih materi dia itu ngasih rekaman videonya gitu loh. Dia bakal ngerekam video dia ngajar dengan PPT juga dan entar bakal di share ke kita gitu. Cuman ya aku rasa itu ada plus-minusnya sih ya. Mungkin dari plus-nya itu adalah kita itu bisa nge-replay videonya kan ya. Jadi kalau ada bagian yang mungkin kita perlu waktu yang lebih lama ya buat mencernanya, kita bisa kayak nge-replay ke bagian mana yang kita kesan kan ya, heeh. Cuman minus-nya itu adalah kor karenakan ini record ya, di eee, rekaman gitu kan ya. Jadi kalau kita mau nanya ke dosen kan mungkin agak susah kan ya. Karena kan kita harus lewat chat gitu. Kita nggak bisa secara langsung nanya gitu. Jadi mungkin itu sih masalahnya, mhm.
Heeh, mhm. Oh, iya? Iya, betul. Oh gitu, ya ya ya. Heeh. Heeh. Oh gitu, ya ya ya ya. Mhm, betul betul ya. Heeh, betul betul. Oh ya, benar benar benar. Nah kayak gitu ya, mhm mhm. Ya. Iya, betul. Iya, betul betul betul. Nah gitu. Ya ya ya ya ya, betul betul, heeh, ada lagi misalnya kayak ini, Mas, yang bikin belajar menjadi lebih menyenangkan tuh kan, eee, karena adanya komunitas. Sekarang kan banyak ya, eee, misalnya kita mau belajar tentang crypto atau belajar tentang desain, apa, eee, i UI/UX gitu. Jadi ada komunitasnya seperti itu. Jadi mereka biasanya lewat Zoom, lewat meeting online gitu, eee, jadi kita saling kenal itu kan juga di menjadi lebih interaktif ya daripada belajar di kelas kayak gitu. Kalau, Masnya, sendiri pernah nggak merasa, oh, ternyata belajar menjadi lebih mudah dengan adanya berbagai macam teknologi yang ada sekarang? Mhm.
Mhm. Mhm. Iya. Iya. Iya iya. Heeh. Heeh. Iya. Iya betul. Heeh. Mhm. Iya iya mungkin tadi tanggapin yang tentang komunitas ya. Aku rasa kalau misalnya kayak komunitas kayak, apa sih eee, skill workshop kayak yang, Mas, sebutin ya kayak apa namanya desain UI gitu kan ya? Itu aku rasa masih bagus lah gitu. Cuman aku kayaknya kalau crypto itu mungkin bisa bagus bisa enggak sih ya. Karena kan kalau crypto itu dia ada ini kan ya kayak unsur scam-nya gitu loh. Maksudnya kan mungkin biasanya kan ada kayak ketuanya gitu kan ya, ketua komunitasnya yang kayak bakal ngarahin buat, eee, buy all in pas kapan gitu kan ya terus jual kapan gitu. Dan aku rasa itu pasti ada beberapa orang yang mungkin bakal dirugiin gitu dengan, eee, metode kayak gitu. Iya jadi mungkin kalau crypto ya kurang sih ya, heeh. Tapi mungkin selain itu sih cara belajar yang menyenangkan adalah, eee, ini kali ya mungkin karena sekarang kan, eee, kalau kelas itu kan nggak harus offline ya bisa off online juga gitu kan ya. Dan mungkin kalau online itu enaknya adalah kita bisa santai kan ya di rumah gitu. Jadi mungkin bisa sambil nyemil sambil minum gitu kan ya? Ya, walaupun ya kadang dosennya itu mungkin ada yang nggak ngebolehin ya, tapi kan itu tergantung ya ada yang kayak ngebolehin ada ada juga yang enggak gitu. Kita tinggal kita tinggal ini aja, eee, menyesuaikan aja gitu kan ya dengan dosennya itu, heeh.
Iya. Iya betul. Iya, bener. Heeh, iya betul. Heeh, betul. Iya sih, heeh. Nah ada juga betul memang. Heeh, betul betul. Oh ya, betul, heeh. Nah kayak gitu ya. Iya sih, ya ya ya, betul. Heeh, gitu. Iya. Oh ya, betul. Heeh, betul betul betul. Ya betul betul. Ya ya ya ya ya ya, benar benar benar banget. Heeh, betul betul. Nah, itu dia juga. Heeh, betul betul betul. Terutama sih ini, Mas, apa, ketika itu urusannya sama anak-anak ya, eee, anak baik sampai SMP, SMA kayaknya juga belum bisa kalau lesnya itu online gitu. Kalau yang aku lihat ya karena kan, iya kayaknya mereka gak akan sanggup untuk mencerna gitu. Karena kan namanya anak-anak ya kalau gak ketemu, gak diawasi gurunya langsung, nah biasanya dia, eee, sambil-sambil tuh entah sambil main HP, entah chatting-an, jadi akhirnya gak masuk kalau aku lihat. Apalagi kan banyak juga aku pernah ditawarin tuh kayak belajar bahasa Inggris tapi online untuk anak-anak atau belajar pemrograman gitu. Terus tapi aku pa bilang sama anakku, "Kayaknya gak masuk deh kamu kalau ini deh aw" heeh, gak bakalan dapat deh gitu. Ujung-ujungnya kan orang tua yang repot harus dampingin, harus ngajarin gitu. Lebih baik kita cari yang ketemu langsung deh, eee, offline karena kan nanti diajarin, kalau kamu bingung bisa di nanya langsung, apalagi yang sesuatu yang sifatnya praktek-praktek gitu. Tapi kalau kita yang udah sudah dewasa sih biasanya udah bisa tuh kayak gitu untuk model-model kelas online kayak gitu, mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, belum ya? Mhm. Oh, ya. Mhm. Iya. <laughs> Heeh. Iya. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Nggak masuk. <laughs> Heeh. Heeh. Iya. Offline gitu ya? Mhm. Mhm. Mhm. Nah iya. Mhm. Iya. Iya, benar benar. Mungkin iya sih benar ya kalau misalnya kayak anak SD, SMP, SMA, mereka kan mungkin masih belum ngerasa ada kayak ini ya, kemauan buat belajar gitu kan ya. Jadi mereka pas ada, apa namanya kelas online, ya betul sih dia mungkin bakal main HP atau kayak main game gitu kan ya. Iya sih iya iya. Jadi mungkin harus ada peran tambahan dari orang tua gitu kan ya buat awas ini juga gitu, heeh. Tapi kadang orang tuanya malah ikutan ya, dia malah kayak ngebolehin anaknya buat main-main juga gitu. Jadi iya sih tergantung orang tuanya aja ini. <laughs>
Ya. Oh iya, betul. Mhm. Iya, ya ya ya, betul betul. Heeh, ya betul betul betul. Nah gitu, heeh, benar benar. Ya ya. Nah, gitu. Iya benar gitu. Ya. Ah, betul juga. Heeh, gitu. Iya benar benar benar. Tapi kalau misalnya di kampus gitu kan biasanya banyak tugas kan ya gitu. Dengan misalnya apa kan ada, mmm, apa namanya, aplikasi-aplikasi yang bisa berbagi dokumen, atau dikerja satu dokumen dikerjain bareng-bareng itu sudah kan, Masnya, katanya tadi masih kuliah ya itu sudah menggunakan hal-hal kayak gitu belum, Mas, selama kuliah tuh?
Heeh. Iya. Iya. Mhm. Mhm. Iya, betul. Iya. Iya, kalau itu udah pasti sih ya kayak pakai Google Docs atau kayak Google Spreadsheet gitu kan ya. Iya, itu pasti digunakan sih oleh anak-anak kuliah ya karena kan kalau buat kerja kelompok kalau misalnya kayak dikerjain di Word masing-masing, itu pasti bakal ribet kan ya, bakal susah gitu. Jadi emang kita udah kayak inisiatif buat bikin Google Docs gitu sih. Karena kan lebih mudah ya lebih efisien juga gitu, heeh.
Mhm. Nah kayak gitu, betul betul. Heeh. Oh, ya? Heeh. Oh ya, betul betul. Oh ya, betul betul, heeh, betul. Ya ya ya ya ya, makanya kan lebih ini ya, eee, jadi 1 dokumen tinggal orang masing-masing pelajar gitu ya, masing-masing mahasiswa tinggal ngisi aja gitu ya di tempat-tempat, eee, heeh, gimana tuh?
Mhm. Iya. Iya, atau kadang kan kelas kelompok itu kan dia bisa banyak ya, bisa kayak 8 orang gitu kan ya. Jadi kan bisa kayak dikerjain bareng-bareng gitu dalam waktu yang sama, heeh. Daripada kan kalau misal kerjain di Word masing-masing kan terus harus digabungin, itu makin lama kan ya kayak bisa makan berhari-hari gitu, heeh.
Oh iya, betul. Nah kayak gitu ya, heeh. Mhm. Heeh, betul betul. Iya ya ya ya. Apalagi kan kegiatan orang kan berbeda ya dengan zaman aku dulu kuliah kan. Kalau dulu kan kuliah ya memang udah kuliah aja. Tapi kan sekarang banyak orang, apa, mahasiswa itu kan mungkin ada sambilan yang lain gitu. Jadi, kemungkinan untuk bertemunya mulai berkurang gitu. Ada yang kadang-kadang kan cari uang misalnya ojek online, tapi dia mahasiswa juga atau freelance, tapi dia mahasiswa juga gitu. Heeh, makanya teknologi, apa eee, dokumen online-nya sangat membantu kalau menurut aku sih gitu. Kalau menurut, Masnya, gimana tuh?
Iya. Heeh. Iya. Mhm. Iya, betul. Berkurang, heeh. Mhm. Iya. Iya, heeh. Betul sih. Mhm. Iya. Iya sama sih Mas emang sangat ngebantuin sih ya karena kayaknya semenjak aku masuk kuliah sampai sekarang sih kalau tugas kelompok ya itu jarang ketemu offline sih. Kita tuh kalau mau diskusi paling ngadain secara online aja kayak meeting Google Meet kan ya atau Zoom secara online gitu. Iya emang kayak gitu. Jadi kalau ketemu offline tuh jarang kecuali kalau tugasnya itu emang ada kayak apa, bikin video gitu misalnya. Atau mungkin kalau nggak bikin video tugasnya itu kayak praktek gitu kan ya. Itu kan harus secara langsung ya, secara offline. Jadi mau nggak mau ya harus ketemu langsung gitu, heeh. Tapi kalau tugas kayak presentasi atau kayak tugas bikin makalah gitu kan, ya itu biasanya bareng-bareng sih lewat online aja gitu, heeh. Jadi nggak offline ketemunya.
Mhm, mhm. Iya ya ya ya. Heeh. Iya betul. Oh gitu. Oh begitu ya, sekarang ya modelnya ya. Mmm, ya ya ya ya ya. Oh ya betul. Heeh betul betul. Iya betul betul betul. Harus ketemu gitu ya. Oh gitu. Heeh. Ya ya ya ya. Oh gitu. Ya ya ya ya. Mhm, kalau tantangannya ada gak Mas, ketika pakai apa, belajar pakai apa, bantuan teknologi itu ada tantangan tersendiri gak sih?
Mmm. Mhm. Iya. Mungkin kalau tantangannya itu adalah kita bisa aja terlalu bergantung ya, ke teknologi itu ya. Kayak misalnya nih kita mau ngerjain tugas essay ya, tugas individu gitu dan kita mungkin bakal pakai AI kan ya. Cuman kadang orang-orang itu dia bakal ngasal copas kan ya, asal copas dari jawaban ChatGPT itu kan ya ke essay-nya itu. Dan itu kan akhirnya bisa dibilang itu buruk itu merupakan plagiarisme ya. Karena kan dia menggunakan kalimatnya yang bukan dia sendiri gitu loh, bukan dia sendiri yang bikin kalimatnya gitu. Dan mungkin dari bahasa juga ini kan yang terlihat terlihat kalau itu bahasa a AI gitu. Iya karena kaku gitu bahasanya. Heeh. Jadi ya mungkin kalau kita mau bikin tugas essay, kalau aku sendiri sih aku lebih prefer eee, ini Mas, kayak aku tuh nyari idenya aja pakai AI. Iya, jadi aku kayak nyari ide, terus kayak sub idenya kira-kira apa gitu buat dibahas di essay-nya, dan nanti untuk kalimatnya itu bakal aku jabarin sendiri gitu loh. Jadi selagi aku bikin essay-nya aku juga pasti ini kan ya, kayak nyari informasi dari Google gitu kan ya, kayak nyari artikel ilmiah yang mendukung, eee, pernyataan aku itu, jadi gitu sih Mas. Heeh.
Heeh betul betul betul. Mhm. Iya ya ya ya. Heeh betul. Heeh betul. Heeh betul. Oh iya, bisa bisa. Heeh, betul betul. Mhm. Kelihatan kaku. Iya betul betul betul. Heeh. Iya betul. Oh iya, ya ya ya, betul betul, be heeh. Oh gitu, ya ya ya. Oh gitu ya. Mhm. Heeh heeh, betul betul betul betul. Iya iya iya iya. Heeh gitu. Kalau aku malah kebalikan Masnya gitu. Kalau Masnya kan heeh apa, eee, poin-poinnya yang nyari di AI atau ChatGPT, kalau aku kebalikannya. Aku poin-poinnya udah cari dulu sendiri Mas. Biasanya aku ca kayak gitu data-datanya udah dikumpulin semua, eee, tinggal dimasukin ke, eee, Goog apa, ChatGPT-nya itu nanti tinggal panjangannya itu yang kadang-kadang aku bingung gitu. Jadi apa, penjelasan panjangnya itu kan kata-katanya apanya gitu kan. Nah, jadi tetap informasinya valid, eee, tapi kata-katanya panjang gitu. Itu sih kalau aku, kan kendalanya di situ ya bikin kata-kata yang panjang gimana ya gitu. Kalau poin-poinnya sih udah ngerti, apa, eee, datanya udah ada gitu, tapi ngerangkainya gimana gitu. Makanya aku sih seringnya justru kebalikan dari Masnya tuh gitu.
E kebalikan. Hmm. Hmm? Mhm. Oke. Heeh. ChatGPT-nya, oh. Oh iya. Oh ya ya ya. Iya. Heeh, heeh. Mhm. Iya. Oh iya. <laughs> Paham ya? Heeh. Oh iya. Heeh. Oh oke oke. Itu juga bisa sih ya. Cuman kalau aku itu karena emang nggak ada minimal katanya kan ya buat essay-nya. jadi ya nggak harus panjang banget gitu loh. Jadi bisa kurangkai sendiri gitu buat essay-nya itu. Heeh.
Iya. Heeh betul betul betul. Oh ya. Betul betul betul betul. Oh ya ya ya ya kalau, eee, kalau zaman dulu memang s beda sih ya antara sekarang sama heeh, kalau dulu kan memang baru pakai kalau ingat tuh OHP ya. Mengalami enggak Mas kalau OHP itu yang pakai apa, ditulis manual? Heeh, heeh kayak gitu. Iya gitu sampai akhir
Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya SMA itu aku pakai HP. Iya kalau pas SMA gitu kan ya. Heeh. Kayak ngerjain soal MTK itu kan pasti pakai ini kan ya aplikasi kalkulator gitu kan ya. Atau ada aplikasi namanya Photomath kalau Mas tahu ya.
Nah gitu. Heeh betul betul betul. Heeh gitu ya ya ya. Makanya itu kan sekarang sangat mudah, sangat bisa gampang dibagikan ke orang lain gitu dengan apa namanya, eee, koneksi internet orang bisa kerja di mana aja, belajar di mana aja gitu. Materinya juga sangat banyak gitu sih Mas. Heeh manga menarik sekali ini. Terima kasih banyak Mas waktunya.
Iya. Mhm. Iya. Heeh. Iya. Iya betul. Iya. Iya. Oke, makasih ya Mas ya.